Halo. Iya.
Halo, halo juga iya, selamat malam.
Iya iya. Selamat malam juga Mbak, iya. Gim gimana kabarnya? Ah sama nih. <laughs>
<chuckles> Gimana nih, kabarnya? Eh, barengan. <chuckles> Kabar aku nih baik ya, meskipun udah malam, tapi ini tetap semangat gitu. Mas, sendiri, gimana?
Heeh heeh. Heeh. Wih, mantap mantap. Sama Mbak, nih, eee, Alhamdulillah masih sehat, masih semangat nih, pagi p eee, mmm, pagi-pagi malam-malam habis pulang kerja ya, kan enak banget nih, kalau buat kita ngobrol-ngobrol santai, kali ya?
Iya. Heeh. Nah, itu dia, sambil ngumpul-ngumpul sama keluarga gitu kan, makan malam, terus ngobrol-ngobrol, nah itu dia. Nah heeh, Masnya, udah makan malam belum nih, sama keluarganya di rumah?
Heeh. Nah, itu dia, bener banget. Bener, heeh heeh heeh, bener banget. Heeh, gimana? Alhamdulillah, udah udah udah Mbak. Udah ta heeh.
Udah, ya? Wah, oke. Makan apa nih, tadi nih? Apakah beli makanan, order, gitu kan, online atau, dimasakin nih, di rumah?
Heeh. Heeh heeh. Heeh, tadi me dimasakin sih, tadi. Mak ma apa namanya, na iya, eee, masak nasi goreng tadi.
Oh, dimasakin?